Ya, rock müzik dinlemeye başlamam benim, ııı, aslında çocukken ilk bu, kaset çalar yani, Walkman'imi edinmemle başlıyor. Eee, o da Teoman'la başlıyor daha çok. Ya, Teoman çok ağır bir rock sanatçısı değil aslında ama çocukken bana rock sanatçısı gibi geliyordur. <chuckles> Iıı, ondan
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani belli bir tarz bir rock aynen. Iıı, daha diyeyim.
Evet, evet, evet. Biraz daha popüler bir rock yapıyor gibi. Eee, ondan sonra, ııı, Kanadalı bir grup var Nickelback diye. O da, böyle bir rock yapıyor. Tabii büyüdükçe, hani, o grubun da birazcık, ııı, müzikal anlamda altyapı anlamında çok da matah bir şey olmadığını, yani sıradan olduğunu görmeye başladım. Onlarla başladı benim çocukken hani rock müzik, iii, dinleme sevdam diyeyim. Eee, çocukken seviyordum daha. Hani 90'lar popun yanında. Iıı, ondan sonra o hep
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Pop orada, pop her kenarda duruyor zaten yani. Ortaya çıkmayı bekliyor, aynen. Hı hı. <chuckles>
<chuckles> Pop kenarda duruyor. Evet. O rock, o zamandan başlıyor. O zamandan beri hiç bitmedi. Ben hep rock müzik dinledim. Iıı, hayatımın o zamanlarından beri. O, sonra metale evrildi, işte senfonik metal dinliyorum. Progresif metal dinliyorum. Iıı, çok daha böyle
Hı hı. Hı hı. Var mı mesela? Metalde şöyle un "Unutulmaz grubum şudur." dediğin, senfonik rock emin olamadım. Ya, yerli bir grup vardı galiba ama, ııı, böyle spesifik şu grup Hı.
Senfonik rock var. Iıı, senfonik rock grubu yerli var bir tane. Benim de şimdi aklıma gelmiyor. Eee, kadın bir solistleri var hatta. Onlar fena değil, güzeller. Iıı, yabancılardan Opeth var.
Hı hı. Ya da Metalde. Aynen, yabancı metalde mesela, hani "Şunlar benim ikonumdur." ııı, yani o hani, tüm zamanlar hani
Ha ha. Ya, şeyler var; Aaa, bu progresif metalde işte Opeth var, ııı, İsveçli grup ondan sonra, Amerikan, Dream Theater var. Onlar, ııı, böyle daha, hani, enstrümanların, ııı, ön planda olduğu, müzik altyapısının daha çetrefilli olduğu ve işte, ne bileyim, hani, tondan tona, ritimden ritime geçen tarzda müzikler yapıyorlar.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Daha komplike iş yapıyorlar diyorsun yani, hani, metalcilere göre. Hı hı.
E, gibi, yani evet. Daha komplike iş yapıyorlar. Böyle, ııı, enstrüman virtüözlükleri daha üst seviyelerde o hani o grupların. O
Hı hı, hı hı. Yani daha müzisyen, daha detaylı yapıyorlar. Seni peki, teşvik etti mi? Sen, "Ben de çalayım." diye ııı, bir enerjin oldu mu çocukluğunda vs?
E, gibi.

Ya kesinlikle bu tarz şeylerde, yani bir şey öğrenirken, eee, bence öğrenmenin esas temeli pratik etmekten geçiyor. Mümkün olduğu kadar çok pratik etmekten geçiyor. Eee, tabii ki de orada hocanın öğretmenin veya, işte, senin takip ettiğin kişinin sana sunduğu katkılar paha biçilemez. Onu, ııı, yadsımıyorum ama onlar tek başına yeterli şeyler değiller. Çünkü sen ne kadar çok yaparsan bir şeyi aslına bakarsan beyninde o kadar örüntü kuruyorsun, o kadar iyi öğreniyorsun. O yüzden pratik etmekten geçiyor. Ben de pratik etmeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar.
Hı. I hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya ho Aynen. Yani, hoca sana gösterir mesela yanlış bir alışkanlığın olmasın diye. "Şöyle çalışman gerekiyor." diye ama en nihayetinde o zaman oklar sana dönüyor. Ki onu artık, yani, bir, ııı, hafıza gibi, ııı, otomatik bir şekilde, eee, daha kontrollü bir şekilde herhâlde, eee, organize etmen gerekiyor.
Hı, doğru. Kesinlikle. Yani kas hafızası, ondan sonra, işte, o beynindeki yeni sinapsların oluşumu, o, eee, sinir hücrelerinin o sinir ağlarının oluşumu. Ya, onlar pratikten geçiyor. Bu noktada da hayatta bu yapmak istediğin şeyin, eee, uygulama alanının olması, imkânının olması lazım. Birazcık elinin altında olması lazım bunların. Yani çok zor ulaşılabilir bir noktadaysa bir yerde yapamıyor, yapamıyorsun yine. O yüzden
Hı hı. Hı. Güzel. Hımm. Evet. Ha ha. Peki, bu, işte, atölyede mesela böyle bir zorluk var mı? Hani, sanki öyle her yerde çalabilecek bir, iii, d enstrüman gibi de değil sanki ama yaratabiliyor muydun yani? Eee, ya da ş Hıı.
Hıı. Doğru. Doğru, değil. Ya, önceden o, işte, dersi aldığım noktada, benim evime çok yakındı hocanın stüdyosu. Bir 10 dakika kadar yürüyordum sadece, eee, ve, hani, stüdyo boş olduğu zaman istediğim kadar sınırsız şekilde pratik yapma şansım vardı.
Harikaymış mesela gerçekten. Yani, tamam. Tam
Evet, ben de akşamları iş çıkışında falan gidiyordum. Eee, şey, stüdyo boşsa. Haftada, üç dört kere falan pratik edebiliyordum böylelikle. Eee, öyle olunca ilerliyordu. Güzel bir ilerleme kaydedebiliyordum. Şimdi, hani, haftada 1 kere yapsam mesela Ih, yapsan da iyi ama, yani, çok bir şey ifade etmeyebilir.
Hı hı. Hı hı. Hıı. He he.